Il y a pas de cerf chez moi. <chuckles> Enfin, genre je n'en ai jamais vu de ma vie, tu vois? Heu, hors, heu, hors pâturage, heu, beaucoup plus loin.
De quoi? Il y avait pas de cerf?
De cerfs, ouais.
Ben, <blows air> moi, je trouve que c'est mais c'est trop dingue! Parce que c'est enfin, je trouve ça hyper rare, que moi la d ouais, parce que moi, la, enfin, la dernière fois que j'ai vu un cerf, c'était c'était dans un parc. Bon, c'était un dans un parc, mais en Irlande, tu vois? Ça se balade pas comme ça, heu <laughs>
Mais un tout bébé cerf, un tout petit cerf, tu vois? Eh! ouais, de fou! Mais ouais, mais c'est c'est ça, hein? Ah, oui, d'accord, OK, ouais. <chuckles> Après, je sais qu'ils font un peu de chasse, mais j'avais jamais vu ça, heu, à côté de chez moi, quoi et les écureuils, c'est pareil. J'avais vu des écureuils, je m'étais baladé, heu, sur heu, en fait, dans le nord, tu vois, on a pas de montagne à proprement parler, on a des terrils, tu vois?
Mmh mh. Ouais.
Les terrils, c'était un peu, heu, <blows air> comment t'expliquer? En gros, c'est tout tout tout le caca que les c'est que du caca, <chuckles> tout le, mmh, les ordures et tout que les mineurs, heu, extrayaient des mines de charbon, en fait
Tu me f Quoi? OK, ça s'appelle le terril, du coup.
voilà, bon, des terrils, ouais, c'est ça. Un terril, en vrai, donc en fait, c'est de la poussière, c'est de la roche, c'est plein d c'est des trucs qu'ils extraient justement pour faire des mines. Ouais, c'est ça
Mmh, d'accord. C'est c'est un peu des déchets, déchets, heu, naturels.
c'est ça et du coup, ça fait des grosses montagnes, heu et hem, des fois, bah, quand il fait beau, je me je me balade là-bas et j'avais vu des écureuils et c'est la 1re fois de ma vie que j'avais vu des écureuils là-bas, quoi. C'était assez incroyable.
Mmh mh. OK. Bon, les écureuils, j'en ai vus, mais à chaque fois, c'est dans des forêts, ou heu
OK.
ou des parcs aussi. Hem, je sais plus comment ça s'est enfin, comment c on appelle les parcs où il y des plantes? Je me souviens plus, j'ai j'ai un
Des parcs, heu
Mais ouais, il y en a plein dans ouais voilà, c'est ça, jardin botanique, c'était dans un jardin botanique. Ouais et sinon, hem, bah, la dernière fois que j'ai vu un animal sauvage près de chez moi, c'était quand j'étais petite. En fait, heu, on habitait près, heu, d'une grande forêt. Du coup heu, de ma fenêtre, des fois, je de la fenêtre de ma chambre, bah, je voyais des, hem
botaniques? OK, OK. Ah, les jardins botaniques, bien sûr! Ouais?

De toute façon, ça sert à quoi de chasser sans déconner? <chuckles>
Non, mais clairement, moi, je suis absolument d'accord avec toi, hein!
Moi, je chasse des des des pigeons en argile, c'est tout ce que tu as va ch chasser, je sais pas hein.
Mais je sais que je connaissais un mec, son en fait, heu, le père de de ce gars-là, c'est son son métier, c'était d'organiser, heu, des savar des safaris de chasse, enfin, des voyages de chasse. C'est-à-dire qu'il avait un site internet où en gros, tu pouvais réserver, heu, ton voyage et heu, tu as mmh, tu avais, heu, un tu avais plein d'animaux que tu pouvais chasser, mais des animaux hyper rares et je trouvais ça horrible! <chuckles> Parce que j'ai j'ai une fois, j'étais tombée sur le site et je voyais, heu, bah tu sais, heu, des des girafes, heu
Ouais. Ouais. Ouais, clairement! Ouais. Ouais clairement, c'est fou.
ni des tu te dis: «Non, mais c'est c'est <gasps> c'est horrible» parce que déjà, c'est pas c'est pas des animaux que enfin, je pense que y c'est des c'est des animaux qui sont s quand même censés être protégés, parce qu'il y en a pas tant que ça. Enfin, je sais pas. Les g girafes, c'est rare non? Les zèbres?
Attends mais tu tu sais que c'est illégal de chasser des corneilles ou des corbeaux et des pies?
Ouais, ça mais ça mais ça m'étonne pas!
Mais c'est fou! C'est fou de faire ça en vrai hein?
Beh, je c'est enfin, ouais. Moi, je trouve ça dingue de dire que c'est un hobby. Tu vois, les gens qui me disent: «C'est un hobby», heu, je suis pas je suis pas trop, heu, pour quoi.
Mais tu peux tu et tu peux chasser la tourterelle ou les m le merle mais quoi?
<gasps> Non, mais c'est horrible.
Mais pardon? Mais oui! Mais faut arrêter tout ç
Et puis, tu sais qu'il y a des gens qui chassent, mais, heu, ils en font rien sur souvent, hein? C'est juste pour avoir une photo, heu, c'est un peu comme hem
Ouais.
comment on dit ça? Quand c'est, heu un trophée! Trophée, ouais!
Bah un trophée de chasse quoi. Ouais, ouais, ouais.
Ouais ça, c'est dingue!
Mais genre, je sais pas, enfin, à la allez, à la limite, dans les années, heu, 80 heu, bon, peut-être même plus loin, allez 60-40,, vas-y. En vrai, tu fais ça pour chasser pour ta famille. OK, pourquoi pas.
Ouais, c'est en fait, q s'il y a un vrai intérêt derrière et s'il y a pas trop le choix, tu vois, je peux comprendre, mais là en fait i
Ouais, à la rigueur, vas-y. En vrai, ouais, vas-y, si tu fais du thé, du b du bon, heu, du bon heu, heu, du bon civet de lapin, heu, du bon, hem, heu, du bon pâté, heu, des bonnes, heu, trucs. OK, ça va. OK, je comprends.
Ouais.

Ça te parle ou pas? Oh, j'ai un gros, j'ai un g je s le pire, c'est que je sais que je connais le nom mais je sais pas pourquoi là j'ai un
Heu c'est une race de vache ou c'est, heu, c'est autre chose qu'une vache?
Non, c'est pas du tout des c'est pas du tout des vaches, c'est juste que j'essaye de, heu, me rapprocher le plus possible de l'animal en question, mais j'arrive pas, heu, des, hem, des sangliers! <laughs> C'est pas du tout des vaches, mais! <laughs> Je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit va <chuckles> mais je me suis dit: «Vas-y, je vais pas dire rhinocéros, ça a rien à voir», du coup, je me suis dit vache, <chuckles> ça a rien à voir aussi avec des vaches! <laughs> Mais en vrai, moi, j'avais, on heu o donc on avait des sangliers et même des fois, quand on rentrait, heu, la nuit, heu, en voiture, par exemple, on pouvait en croiser sur la route. C'était vraiment le truc de ma ville, quoi
Heu un taureau? Waouh! La vache, ah oui d'accord! Ah oui d'accord ouais rien à voir! <laughs> Un mouton à la rigueur mais heu, <chuckles> oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. <laughs> J'ai vu un dragon de Komodo dans ma cuisine! <laughs> OK. Ouais. OK, OK.
donc heu, des fois, on entendait, heu heu, <lip trill> dans le journal local que, heu, il y avait des accidents, heu, d de sanglier, de gens qui ont se qui qui ont eu des accidents de voiture à à cause de ça, parce que, bah, soit soit ils arrivent trop vite, soit ils les soit, heu, comme c'est la nuit et que les routes sont pas éclairées, ils voient pas tout de suite, heu, l'animal, donc ouais, ç il y avait souvent, heu, ouais, il y avait souvent ce genre de problème.
Ah ouais, ils sont tamponnés, ouais. Ouais, ça c'est fou, ça.
Mouais, tu en as déjà vu?
Heu, ouais, j'en ai déjà vu, ouais. J'ai déjà même un de mes potes qui a failli mourir à cause d'un sanglier, parce qu'il est trop bête. Bah, c'est-à-dire que, heu, on arrive et on voit des petits marcassins et mon pote il fait: «Viens, on essaie de les attraper et tout». Je fais: «Tu fais ce que tu veux mais moi, j'ai pas envie de prendre mes bras et mes jambes!»
Oh ouais, comment? Mais quoi, mais quelle idée! Donc, en fait, il v il voulait le capturer en mode chasse?
J'ai des Non, non pas pas en mode chasse, mais il voulait juste le prendre parce que c'était rigolo quoi et j'étais en mode: «Non, moi, je touche pas à ça en fait. J'ai pas envie de de me faire tuer par la mère, en fait, je vraiment pas». <chuckles> Parce que ces animaux sont extrêmement territorial, hein.
Ah waouh, c'est traître, <gasps> Ouais, heu, puis même c'est c'est au-delà de ça, c'est c'est hyper dangereux, ouais.
Bah, ouais et puis ça sert à rien quoi, le pauvre
Ça, bah, ouais, grave, ça sert à rien, heu, tu me nai en fait si c'était, si tu me disais c'est un chasseur, bon, on en pense ce qu'on veut, mais au moins, il y a un sens, hein? <chuckles>
<chuckles> ils ont rien demandé. Alors, j'ai j'ai pas de pote chasseur bizarrement. <chuckles> J'ai pas de pote chasseur, bizarrement.
OK. Est-ce que c'est ton pote, heu, qui boit, heu, des produits chimiques? <laughs>
<chuckles> Non, c'est pas celui-là, ça aurait pu, mais non, c'est pas celui-là, non
C'est pas celui-là. <laughs>
non, non c'est pas celui là!